へえ。
表現されていて、うん、落ちていく感覚がすごかったですね。あと攻撃してる時とかは、こう横揺れっていう形で、ドンドンドンドンって感じで。うん、でも
あ、本当ですか。へえ、はい。 はい。あ、ドンドンって言って、はあ、すごい。
なんだろう、おかげさまでポップコーンを注文したんですけど、ポップコーン食べれなかったぐらい動くんですよ。うん。
ええええ。 はい。 え、ボンってこう出ちゃう感じですか？ポップコーン。はあ。
そうなんですよ。もうポップコーン食べ食べてたらちょっと、うん、あの気持ち悪くなるので、もうポップコーン置いたんですけど、地面に。
必死ですね。 あ。 あ、はいはいはい。ああ、そうなんですね。ええ、すごい。あ、本当ですか？え、ちなみに 4D っていくらぐらいするんですか？結構高いですよね。
そのぐらいでしたね。 うん。 あ、えっとね、ぶつ普通の料金プラスせんえんアップでした。はい。なのでだいたいちょっと3000円近かったような気がします。
ね。 あ、プラス1000円ですか？なるほど。 さんぜんえん、ほ、なかなか高いですけど、価値あります？やっぱり。
うん。